はい。そうですね。はい。うーん。
の、おお、ま、内容となってしまうんですけれども、ま、そちらの方でひょっと悩みが、ああ、ま、最近あるっていうのと、あと、どもとその
はい。
夏頃にですね、ちょっと熱中症になってしまいまして
うん。 あら、この夏、はい。暑かったですもんね。はい。
ものすごく ちょっと暑かったので、ええ、熱中症になってしまって、そこからちょっとこう
はい。 うーん。
体調を崩して、ええ、ん、なんすか、後遺症にまでちょっとなってしまいまして。
ああ。 あら。大変ですね。じゃ、こう、ダブルでですね、体力と精神的な部分と、はい。
ええ。 そうなんですよ、で